อ๋อ ก็คือ ต่างคนต่างแยกย้ายไปอะเนาะ เฮ้ย มันก็ คือ Armchair เราว่า <tsk> เป็นวงสักพักใหญ่แล้วอะ เป็นวงแบบ สิบ ปี อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? เออ อ๋อ ยี่สิบ ไปเลย
อืม ใช่ ต่างคนต่างแยก ย้ายแล้ว อา โอ้โฮ น่าจะ 20 ปีแล้วมั้งคะ เพราะว่าอัลบัม อัลบัมแรกเขาอะก็ออก อืม ใช่ ใช่ค่ะคอนเสิร์ต Fat เราจำได้ว่าเราฟังอัลบั้มแรกเขาตั้งแต่เราอยู่ประมาณ ม. 5 ม. 6 อะ
คือคอนเสิร์ต Fat อะ เหมือนเขาก็จะแบบ อืม ค่ะ โอ้
อืม ใช่ เราติ่งเขาตั้งแต่ตอนนั้นอะ อืม ค่ะ ใช่ ใช่ แล้วของคุณหมวกล่ะคะ ติ่งใครคะ? มีใครมาแบบว่า
อืม ค่ะ ค่ะ ก็สักพักใหญ่เลย เออ มีใครบ้างดีกว่า ใช้คำว่ามีใครบ้าง เออ มีใครบ้าง เพราะว่ามันคือ ถ้าเอา ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเป็นติ่งวง ETC เหมือนกันเลยค่ะ ยุค Armchair เลย ยุคเดียวกันเลย ยุค ยุคงาน Fat นะ ต้องไปนะ เราก็ต้องซื้อเสื้องาน Fat นะ แล้วก็ต้องโทรศัพท์ไปขอบัตร อา ต้องโทรศัพท์ไปขอบัตรนะ ใช่ไหมคะ สมัยก่อนนู้นเนาะ แล้วก็ต้องต่อแถวด้วยนะ เพราะว่าไอ้ขอบัตรอะมันได้แค่เข้านะ แต่มัน เข้าทีหลัง เข้าก่อนน่ะ มันต้องไปต่อแถว ใช่ไหมคะ แล้วก็ต้องไปให้ลายเซ็น เซ็น ที่ เสื้อ อะไรอย่างเงี้ย สมัยนั้นค่ะ ETC เนาะ ก็คือเราก็เป็นติ่งตั้งแต่เราแบบ สิบ 16-17 อะค่ะ ตอนนั้นเนาะ แล้วก็ได้ยังเข้างานผับไม่ได้เลย เพราะว่า ETC ส่วนใหญ่เขาจะเล่นในผับ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ แล้วก็เราก็ขอเขาเข้า อะไรอย่างเงี้ย จน สนิทกันมาก สนิทกันแบบ เขาจำชื่อเราได้ จำหน้าเราได้ เงี้ยค่ะ เราก็บอกว่าเนี่ยเราเข้าตอนช่วงผับไม่ได้อะ เขาก็พาเราเข้าค่ะ เขาก็พาเราเข้าด้าน ด้านหลังอะ ใช่ เขาพาเราเข้าไปตอน sound check เราก็รู้สึก โอ้ ดีเลย รู้สึกเหมือนว่าฉันเป็นแบบว่า เขาเรียกอะไรนะ เหมือน เหมือน อา VIP อยู่ดี ๆ ก็ไปเข้าตอนที่แบบมีแค่ไม่กี่คนใน ในร้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วพอเขา น sound check เสร็จปุ๊บ เขาก็ไล่เราออกเลยค่ะ <chuckles> เขาก็บอกว่า อ้าว กลับไปกินนมต่อเนี่ย เพราะมันสนิทกันมากไง เออ ก็เลยบอกว่า อา เนี่ยถึงเวลาแล้ว ไปกลับไปกินนมต่อไป อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็หัวเราะ อืม เราก็ อา โอเค ๆ
อา โอ้ มีใครบ้างแสดงว่าเยอะเลย อืม ค่ะ อืม อา ค่ะ เออ ใช่ เออ ใช่ ต้องไปขอลายเซ็น อา ค่ะ ๆ อืม ใช่ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อา ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ก น่ารัก มาก เอ๊ะ เออ ค่ะ <chuckles> อืม VIP เออ ค่ะ ค่ะ <chuckles> เออ ๆ อืม อือ ๆ ๆ ๆ มันเป็นโมเมนต์เนาะ พอแบบว่านักร้องที่เราชอบเขาแบบว่า เหมือนทำตัว เป็นกันเองกับ เรา สนิท กับ เรา อะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกแบบฉันก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่ง อะไรอย่างงี้ เราก็มโนไป เราก็มโนไปแล้ว เขารู้ไม่รู้ ก็ไม่รู้หรอก แต่เรามโนไปแล้ว อืม
ใช่ เล่นด้วยกับเราอะเอาง่าย ๆ อา ค่ะ ค่ะ ใช่ เออ สวยขึ้นมาเลย <chuckles> เออ one more เต็ม <chuckles> ไม่ กลับมานี่ยิ้มไม่หุบเลย อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วเป็นโมเมนต์ที่จำได้จนถึงทุกวันเนี้ย เป็น ยี่สิบ ปี แล้วอะค่ะ ใช่ไหม แล้วก็ทีนี้ เอ่อ พอโตขึ้นมาหน่อยค่ะ ก็มีโอกาสได้แบบว่าตาม ตามงานมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็วัน วัน นี้ ทุกวันนี้เขาแต่งงานมีลูกมีเต้ากันหมดแล้ว เกือบทุกคนเลย ค่ะ ลูกไม่ต้องมี แล้ว แล้ว ก็เหมือนนี่มีคลิป
เข้าใจค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม เหมือนเขาก็ผันตัวไปเบื้องหลังแล้วเปล่าคะ ETC เนี่ยใช่ไหม?
อา ก็ ก็เขาเป็น เขาเป็นวงดนตรีอะค่ะ ทีนี้คือเขาก็เป็นแบ็กอัปอยู่แล้วให้ ให้ดูแบบ ให้วง ใช่ไหม ถึงเขาจะไม่ได้อยู่เบื้องหน้า เขาก็เป็นแบ็กอัปอยู่แล้ว อืม เราชอบความที่เขาแบบว่า ไม่ต้องเป็นเบอร์ 1 อะก็ได้ แต่แบบรักในดนตรีจริงอะ คือในชีวิตนี้ฉันจะเป็นแค่นักดนตรี ฉันจะไม่เป็นอาชีพอื่นเลย อะไรอย่างเงี้ย อย่างคุณ คุณอะไรนะ คุณอ้วนคุณว่าเขายังเป็นตากล้อง ใช่ไหม แต่คนอีก 5 คนนี้ คือเขาไม่ เขาไม่เปลี่ยนอาชีพเลยค่ะ เขา อ ใจรักมาก อืม แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราชอบมากก็ กัน เดอะสตาร์ อันนี้ไม่รู้คุณ คุณพอรู้จักไหม?
อืม อา อืม ค่ะ อืม อือ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม

รู้จัก ค่ะ รู้จัก
ตอนนี้ ชื่อไรแล้ว กัน นภัทร แล้วเนี่ย เออ ชอบมาก สมัยก่อนนี้ชอบ มาก The Star เนี่ย ตาม
อ๋อ เออ อือ อืม แต่เราไม่ ทันได้ดู ไม่ ไม่ได้ดูแก็ด ไม่ได้ ดู The Star คือ ไม่ใช่ไม่ทัน คือไม่ได้ ไม่ได้ดูอะค่ะ
ไม่ทันได้ดูเหรอคะ? อ๋อ ค่ะ
ไม่ได้ค่อยชอบราย การแบบว่าเป็น ไอ้นี่สักเท่าไร เหมือน ใช่ ถ้า ถ้าเราดูอะ รู้สึกว่า เราดูแค่ เอ่อ แก้ม The Star อะ ปีนั้นน่ะ
Reality อืม อา ปี 4 ปีที่ 4 ค่ะ โอ้ เพราะว่ามัน เพราะว่าน่าจะแตกต่างอะ เราว่า เพราะว่าเป็นผู้หญิงได้ปีแรก ปีเดียวด้วย
เออ ค่ะ อืม อืม คือช่วงนั้นน่ะ เราไปอยู่ภูเก็ต พอดี ก็เลยอินตาม เขา เพราะแก้มเป็นคนภูเก็ต <chuckles>
ที่ว่าได้ผู้หญิง อ๋อ ค่ะ แล้ว เอ่อ แล้วภู คนภูเก็ตนี่เขากระหน่ำไหมคะ?
กระหน่ำค่ะ แล้ว คือ อา แล้วแก้มอะ เหมือนตอนนั้นที่เราได้ดูอะ เพราะว่า แม่เขาเป็นพยาบาลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ อยู่กับ โรงพยาบาลเดียวกับพี่สาว เรา เขาก็คือ วันที่เชียร์ก็คือ พยาบาลก็คือแบบ โอ้โฮ เหมือนแทบจะปิดโรงบาลน่ะ ไปดู แก้ม ปิดห้องโสต ปิดอะไรเงี้ย ดูกัน ก็ โอ้ ก็เลยไปเชียร์กับเขาด้วย เพราะว่า เออ อินไปกับเขาด้วย อะไรเงี้ยค่ะ ช่วย เชียร์ อืม
สุด ๆ อืม ใช่ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ อืม ใช่ เราว่าเราชอบความ Reality ของสมัยก่อนโน้นน่ะ ที่ มันแบบมัน มันสดจริงอะ แบบว่าราย การก็สด เอ่อ มันเผือด ผ่านการโหวตเนาะ ใช่ ไหมคะ? อืม ไม่ค่อย มีเนาะ เดี๋ยวนี้เนาะ ที่แบบโหวตแล้วได้มา แล้วก็มาเป็นนักร้อง อะไรเงี้ย
อา ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ